तो आजकल ना, मैं देख रहा हूँ कि जो मेरे अंदर एक आदत-सी बन रही है ना, वो ये है कि अ, अब ना लोगों से मैं अपने आप को तुलना करने लगा हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग ऐसे कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मैं ना, लोगों को देखने लगा हूँ और एक तरीके से अ, जो संतुष्टि होती है ना, वो मैं नहीं अ, कर पाता हूँ। जैसे अ, मैं अभी कल ही देख रहा था, मेरा एक दोस्त था, उसने नया फ़ोन ले लिया अ, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का फ़ोन लिया उसने, बहुत महँगी कंपनी का। तो मुझे मतलब सच में अच्छा नहीं लगा कि अ मेरे पास तो वही जो मेरा पुराना फ़ोन है, वही है, लेकिन उसके पास उम उम, बढ़िया कंपनी का फ़ोन है, महँगी कंपनी का फ़ोन है। तो कहीं न कहीं अ, मुझे एक ना, तुलना का जो अभाव है ना वो अ, तुलना का जो भाव है ना, वो मुझे महसूस हुआ और अ, सच में मुझे जो संतुष्टि है ना, वो नहीं मिल पा रही है आजकल, खासकर के। और जब से अ, ये चीज़ मेरे अंदर विकसित हो रही है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? इसको बदलूँ या फिर इसको एक तरीके से रोक करके, दूसरी आदत ही अपने अंदर डाल लेता हूँ। लेकिन जब से मुझे ये तुलना करने की मेरे अंदर वो हो रही है ना कि मैं लोगों को देखकर के तुलना कर रहा हूँ, तो मुझे संतुष्टि बिल्कुल महसूस ही नहीं हो पा रही है। अभी मैं बताता हूँ, जैसे अ, अभी परसों, जैसे बीते दिनों पहले, कुछ मतलब मेरे दोस्त थे, वो लोग कहीं जा रहे थे ना, वो लोग घूमने जा रहे थे। तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा जो अ, वो हो रहा था, मुझे अलग ही महसूस हो रहा है, मैं अलग ही भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे मुझे लगा ना कि अ, "इनके सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, तो हम अपने दोस्तों में क्यों नहीं घूमने जा रहे?" तो वो सारी चीज़ें जो हैं ना अ, वो कहीं न कहीं, जो संतोष है, जो संतुष्टि है, उसमें बाधा डाल रही है। तो आप मुझे बताइए कि कैसे जीवन में जो संतुलन है, जो अ, तुलना है और जो संतोष है, उसका संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
हुँ। जी। हुँ। जी, बिल्कुल अ, मैं आपकी समस्या को समझ पा रही हूँ और ये जो तुलना महसूस करना, ये आजकल बहुत अ, साधारण हो गया है, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का मैं हल निकालने की पूरी कोशिश करुँगी। अ, लेकिन उससे मुझे उससे पहले मुझे आपकी अ, समस्या को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। तो क्या आप मुझे कुछ प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप अ, खुद की तुलना जो होती है, वो सबसे ज़्यादा किससे करते हो और वो क्यों करते हो?
जी, बिल्कुल। अ, जी देखिए अ, मैं ख़ास करके अपनी तुलना ना अपने दोस्तों में ही करता हूँ अ, ख़ास कर के जब मेरे दोस्त कुछ नया ले लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बीते दिनों में अ, मेरे दोस्त ने एक नया फ़ोन लिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ब मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पास तो वही फ़ोन है, इसने कैसे नया फ़ोन ले लिया। तो वो चीज़ होती है ना कि आप कहीं न कहीं जो संतुष्टि है वो खो देते हो, तो वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। और सही बताऊँ ना तो अ, मुझे ये जो एक भाव है ना ये अलग तरीके से मेरे अंदर प्रकट होता है। जो भावनाएँ हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है ना मेरे अंदर, वो सही में कहीं न कहीं वो मुझे जो संतुष्ट है ना, उससे असंतुष्ट महसूस करा देती हैं। और देखिए अब बात करूँ कि अ, जो मेरे दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उम, कहीं न कहीं जब उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है ना तो वो परिवर्तन अ, मैं तुरंत सोचने लगता हूँ कि मेरे साथ भी वैसा ही परिवर्तन होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना अ, मुझे कहीं न कहीं एक तरीके से निराशा की तरफ लेके जाती है। और सच बताऊँ तो इसकी वज़ह से जो मेरा मानसिक तनाव है ना वो भी बढ़ रहा है और कहीं न कहीं मुझे अ, बेचैनी भी होती है। और सच में मुझे काफ़ी कुछ अँधेरा दिखाई देता है और सच में अ, समझ में नहीं आता कि मैं अगला कदम क्या उठाऊँ? कैसे उनसे बराबरी करूँ, क्या ही कुछ करूँ? मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है, तो आप मुझे थोड़ा बताइए?
हुँ। जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। तो जैसे आपने बोला कि आपकी ये जो तुलना होती है वो दोस्तों के साथ होती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी तुलना आमतौर होती किस बात को लेकर है दोस्तों के साथ भी?
जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल देखिए, जैसा उनके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है किसी ने कुछ नया ले लिया, कहीं वो लोग अगर घूमने चले गए मुझे नहीं ले गए अ, या फिर उन्होंने कोई अ, नई बाइक वग़ैरह ले ली या फिर अगर किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, जिससे ना मुझे तनाव होने लगती है कि मेरे मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा अच्छा-अच्छा, उनके साथ ही क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें। तो वो जो चीज़ होती है ना जो उनके साथ होती है मेरे साथ नहीं होती, वो मुझे कहीं न कहीं दबाव में और तनाव में डाल देती है। तो इससे ना मुझे रातों को नींद भी नहीं आती बेचैनी जो होती है, वो अलग होती है और यूँ कहूँ तो मैं परेशानी भी महसूस करने लगता हूँ और आजकल तो ये हो रहा है ना कि अ, मैं अपने अ, जो बाकी सारे दोस्त हैं उन उनके बीच और मेरे बीच काफ़ी अ, मनमुटाव भी चल रहे हैं और कहीं न कहीं बातचीत भी अब पहले जैसी नहीं हो पाती। ख़ासकर के जब से तुलना और जो संतोष वाली चीज़ हो रही है ना, तब से ख़ासकर के एकदम अ, पूरा माहौल ही अलग हो गया है। आप समझने की पूरी कोशिश करिए बिल्कुल अ, मैं क्या ही बताऊँ किस तरीके का जो माहौल है जो दबाव है ना आपस में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ लेकिन आप चिंता मत करिए, आपकी समस्या का हल मैं ज़रूर निकालूँगी। लेकिन मुझे आप ये बताइए क्या इसमें कोई सोशल मीडिया आपकी तुलना करने की आदत को बढ़ाता है?
अ, जी, देखिए, सोशल मीडिया तो आपने बहुत सही बात बोली। जैसे स सो सोशल मीडिया पे होता है ना कि अ, हम लोग देखते हैं नई-नई स्टोरी कोई लगाता है, ये घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये कार में घूम रहे हैं। तो वो चीज़ अ, कहीं न कहीं हमारे जो दिमाग़ में ना पिछले वाले हिस्से में चलते रहता है कि अ, वो ऐसे खरीद रहा है, वो ये ले रहा है। तो वही हमारे दोस्तों के साथ जब हम देखते हैं ना तो, मुझे लग रहा है कि वही मेरे साथ भी हो रहा है। आपने बिल्कुल सही बोला। तो कहीं न कहीं मुझे वही चीज़ है जो कि तुलना वाली चीज़ है ना वो मुझे अ, कहीं न कहीं अब एहसास हो रही है तो बिल्कुल उम, जो सोशल मीडिया है बिल्कुल अ, वही मुझे लग रहा है असर कर रही है। लेकिन पूरे तरीके से मैं नहीं कह सकता क्योंकि उम, जो मेरे दोस्त हैं वो सोशल मीडिया पे मुझे कहीं न कहीं हाइड करके रखते हैं, छिपा के रखते हैं, तो मैं उतना उनको देख भी नहीं पाता कि वो अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो तनाव होता है ना, उ उसकी कशमकश आजकल मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा हो रही है। ख़ास कर के तुलना को लेकर के और जो संतुष्टि है ना, ये तो मुझे अब मिल ही नहीं रही है, आप यूँ समझ के चलिए।
हुँ। जी मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। तो आपने ये कितनी बारी ये सोच आप पर असर डालती है? मतलब जब भी आप ये सोचते हो तो एक तो क्या असर डालती है और ये कितनी बारी आपके साथ ऐसा होता है?
हाँ जी। देखिए ये जो सोच है ना अक्सर ख़ासकर के आजकल बीते दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब सोचने को क्या है कि इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए, जो हमारे साथ हो रहा है गलत हो रहा है, दूसरे के साथ काफ़ी सही हो रहा है। तो वो जो, वो वाली जो सोच है ना वो कहीं न कहीं एक असर डाल देती है। और ऐसा असर डाल देती है ना कि फिर वो दोस्ती के बीच में कहीं न कहीं दरार भी आ जाती है। आप समझ सकती हैं कि जो पुरानी दोस्ती थी, जो बाकी चीज़ें थी वो अब कहीं न कहीं वो पहले वाली जो रस था ना वो नहीं रह पा रही है अब।
हुँ। ठीक है ठीक है। मैं आपकी समस्या को अ, क बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपने पहले ये कोशिश की है कि आपको संतुष्टि मिल सके अपने जीवन में? या फिर ये तुलना कम करने के लिए आपने कभी कोई अ, ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आप अ, मतलब कम कर सको इस चीज़ को?
जी देखिए, इसको कम करने के लिए तो मैंने क्या ही कदम उठाए हैं सच बताऊँ तो जो कदम है ना वो कारीगर साबित हुए ही नहीं है। तो इसलिए मुझे बताने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, अब जो ये तुलना वाली आदत है ना ये मुझे लोगों ने बोला कि तुम तुलना क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है सब अच्छा है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें ना सुनने के लिए काफ़ी अच्छी लगती हैं लेकिन जब प्रैक्टिकल में हो रही होती है ना तभी पता चलता है कि जो तुलना है वो कितनी ज़रूरी हो जाती है। जब आपके सामने वाले व्यक्ति के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपके साथ कहीं न कहीं रुकी-सी, थम-सी गई है वो चीज़ें तो उम, बिल्कुल ये चीज़ें ना सच में कहीं न कहीं दबाव भी बनाती हैं। और अ, ख़ास करके जब मैंने कोशिश की थी तो मतलब मैं स्टार्टिंग के एक आध हफ़्ते तक मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि मैं तुलना ना करूँ, लोगों से कंपेयर ना करूँ। लेकिन फिर जैसे-जैसे समय बीतता गया ना तो वो वापस से गाड़ी उसी पटरी पे आ गई। तो आप समझ सकती हैं कि उम, जो दबाव है जो अनुभव है कहीं न कहीं जो भावनाएँ उत्पन्न हो रही है ना वो इन्हीं को लेकर के उत्पन्न हो रही हैं। कि सामने वाला व्यक्ति इतना आगे कैसे जा रहा है? वो क्यों क्या कर रहा है? वो वो जितनी मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो जो चीज़ होती है ना अ, कि अ, जो एक भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव होता है वो नहीं बन पाता है। अ, खास करके मेरे अंदर जो भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं और उसके अंदर जो उत्पन्न हो रही है वो तो हो ही रही है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, ठीक है। मैं आपकी समस्या को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। लेकिन आप मुझे आखिरी बात ये बताइए कि जैसे कि जब कोई आपसे आगे जाता है या फिर आप जब दूसरों की सफलता से अ, सफलता को देखते हो तो उससे आपको एक प्रेरणा मिलती है? या फिर आप प्रेरणा की तरह उसको लेकर चलते हो? या फिर आप निराश हो जाते हो?
जी, देखिए सामने वाले व्यक्ति पे भी निर्भर करता है ना कि कौन व्यक्ति है? अगर दोस्त है तो अच्छा लगेगा, नहीं बाकी सब भी है तो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे दोस्त है तो बिल्कुल क काफ़ी ख़ास अच्छा लगेगा। क्योंकि हम उसको जानते हैं तो बिल्कुल प्रेरणा ही मैं लेके चलता हूँ। और मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोग साथ में अ, पार्टी वग़ैरह भी करते हैं कि भाई तू सक्सेसफुल हो गया, तू सफल हो गया तो वो चीज़ है, लेकिन जो अंदर से जो तुलना रहती है ना वो अ, कहीं न कहीं अंदर ही अंदर रहती ही है। आप उसको समझ पा रही होंगी।
हुँ, ठीक है। मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ और आप चिंता मत करें। अ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप ये समझें कि जो तुलना करना है वो बिल्कुल स्वाभाविक है लेकिन उसे आदत नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप वो आदत बनाओगे वो आपके लिए नुकसानदायक होएगी। जब भी आप ख़ुद को किसी से तुलना करते हुए पाए तो आप अ, ख़ुद से पूछिए अ, क्या मैं अपनी पूरी सच्चाई की तुलना किसी और दिखाई हुई ज़िंदगी से कर रहा हूँ। क्योंकि कभी-कभी होता है ना, देखो हम ना मतलब अ, बहुत ज़्यादा ना तुलना करते हैं जो लोग सिर्फ़ दिखावे के लिए होते हैं। अब जैसे सोशल मीडिया पर मैं आ जाऊँ तो वो हमेशा अच्छा ही दिखाएँगे, वो कभी आपको गलत नहीं दिखाएँगे सोशल मीडिया पे। वो आपको अच्छी-अच्छी चीज़ें ही दिखाना पसंद करेंगे, तो हम उसे तुलना करने पड़ते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अ, देखो आपको ये समझना प चाहिए कि आप अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं बल्कि अपने बीते हुए समय से करो कि आप ये सोचो कि आप 1 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ पर आप आ गए हो, और तो तब आपको पता लगेगा कि छोटी-छोटी प्रगति भी कितनी सफलता होती है। इससे क्या होगा एक आत्मविश्वास बढेगा और एक संतोष मिलता है। और अगर आपको तुलना करनी है ना तो आप एक बारी अपने नीचे करके देखो आप नीचों अ अ, अपने नीचों को देखोगे तो कहीं न कहीं आपको पता लगेगा कि अ, ज जो फ़ेेसिलिटीज़ आपके पास है वो उनके पास भी नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है उस चीज़ को लेकर। तो ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को समझो। साथ ही साथ मैं तीसरा आपको ये बोलती हूँ कि आपको अपनी कृतज्ञता की आदत डालें। रोजाना 3 ऐसी चीज़ें लिखें या फिर सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे कि अच्छा स्वस्थ्य हो गया, है ना? अ, परिवार हो गया, शिक्षा हो गया या कोई छोटा-सा भी अवसर, जो किसी और के पास नहीं है और वो आपके पास है। तो आप उस चीज़ को लिखिए और एक शुक्रगुज़ार बनाइए कि हाँ, मेरे पास तो ये वाली चीज़ें भी हैं जो दूसरों के पास भी नहीं है। तो ये हमें एक ये एहसास दिलाएगा कि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है अभी भी हमारे जीवन में। और रही बात सोशल मीडिया की, देखो सोशल मीडिया का जो उपयोग होता है ना वो सीमित और समझदारी से उपयोग करें। याद रखें कि वहाँ लोग सिर्फ़ ज़िंदगी का अपना सिर्फ़ और सिर्फ़ बेहतर हिस्सा ही दिखाएँगे। वो कभी भी अपने गलत हिस्सा कभी भी नहीं दिखा पाएँगे और अपनी खुशी और उपलब्धियों का महत्व दें क्योंकि देखो जीवन में अपनी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने की बजाय आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपने तुलना करनी है ना, प्रेरणा के तौर पे कुर अ, तुलना करो ये सोचें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं या उनसे ऐसा क्या सीख के आप आगे बढ़ सकते हैं। और देखो वर्तमान में जीने की कोशिश करो, अपने भविष्य की चिंता या दूसरों की दौड़ से आप ये मत देखो कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं। आप आज के पल को स्वीकार करो और अपने वर्तमान पर ध्यान दो तो कहीं न कहीं देखो आपका जीवन बहुत अच्छा लग जाए लगने लग जाएगा और ये समझे कि संतोष का मतलब अ, रुक जाना नहीं होता बल्कि जो आपके पास है आप उसके स्वीकार करोगे, आगे बढ़ोगे तो आपके आपकी ज़िंदगी में भी एक संतुष्टि आने लग जाएगी।
जी बिल्कुल। हुँ। जी बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, बिल्कुल। अच्छा। जी, जी। जी बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। हुँ। जी बिल्कुल, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है और काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा है। तो इतने सारे सुझाव और जानकारी के लिए सच में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही समझूँगा और आगे से ये जो तुलना है, जो संतोष है इसको उसी हिसाब से करूँगा।